あの、この時期になると、まあ、あるあるの悩みだと思うんですけれども
はい、どうされましたでしょうか。
あの、帰省するたびにですね、誰かいい人いないのとか、結婚しないのとかって言われる親戚からの圧力にですねどう対応すればいいのかなって言うので悩んでて、ま、愚痴を聞きつつ、可能たら、あのアドバイスみ頂ければと思うんですけど、よろしいでしょうか？
ああ、ありますね、確かに。 はい。 はい。 はい、分かりました。はい。じゃあ、もうちょっと詳しい状況を教えて頂けますでしょうか。
分かりました。いや、まあ、私、あんまり、もう、あの、ええと、田舎からその出て、あの、ちょっと、ええ、都心の方に引っ越して、もう生計を立てているのではい。あの、今後も、多分、ええとふるさとに帰るって事はないんですね。ちょっと家で仕事してるフリーランスだから、いつでもどこでも帰って帰って来れるだろうみたいな思われてるらしいんですけれども、もう、なんか、それとこれとは全く違う事なので、帰るつもりはないし、あの、そう言う、ま、今ちょっと親戚付き合いも出来れば、こう、ほどほどにと言うかはい、こう、フェードアウト出来ればいいかなみたいな感じにしてて。実際、あの、私の両親の代なんですよ、あの、うるさく言ってくるのが。私もそうですそうですね、はい。そこら辺ですね。もうもう、そう、祖母の辺りは、あの亡くなってるのではい。で、あの、私と同じ、同年代のいとこ達は、まあ、結婚してる人も、え、結婚しない人も、離婚してる人も、様々で、で、同じように、こう、なんですかね、あの、そんなに、こう、あの
はい。 はい。はい。 うーん。 はいはい、うん。 うーん。う <giggles> そうですね。はい。 うーん、避けたいかなって感じですかね。うーん。 はい、うん。 ああ、なるほど。そのおじさんとか、おばさんとか、 世代ですね。うん。 はい。ふん、ふーん。 うーん、はい。
同調圧力に屈してこう なんですかね、こ子供を見せに行ったりとか、まど孫ま孫ですね、かうあの親戚にとっては孫をですね、孫を見せに行ったりとかは、あんまりしてないか、あ、ま、あの見せててもこう、面倒を見させるみたいな感じで、こう上手く使ってるのがわかるんですけれども。
うん。 はいはい。 うんうんうんうん。うんうんうん。 はい。う
なんかそういうのでも、多分あの、うん、何て言うんですかね、こう、親戚とか家ぞ親戚とか、まあ、あの私の親から見ると、こう、「なんであんたは出来ないの」、みたいな感じに見えるらしくて。
ああ。 なんか比較されてしまうんですね。なんかその他のいとこさんたちと比べて。うーん。
そうですね、うーん、いや申し訳ないけど、私シングルマザーになるつもりないしみたいな、そういう失礼な事を言っちゃうようにや、ま、いま、とこまで、こう追い詰められるんですけれども、こうでもささすがに、こうなけなしの理性と、それから別にいとこが嫌いなわけじゃないので、そういうこうあげつらうようなことは、はい、絶対言いませんけれども、うーん、なんかどうやったらこういうのって、わなんかわかってもらえるっていうか、「人は人、自分は自分っていう風になんで思えないのかな」っていうのがずっと私の疑問で。
うんうんうん。 ああ。<giggles> うーん、そうちょっとそう、ぐっと押さえそこだけはぐっと押さえて、うんうんうん。 はい。 うん。もう結構いもうすでにゆ言われてますよね。その親親御さんとかには、特にもう私はこういう考えなんだよってみたいな感じで。
そうですね。 うーん、だからそうです、いい人いないので、いたらねみたいな感じで、あの、親には、こうかなりこう冷たい一言対応で返せるんですけれども、親戚はさすがにそういかないじゃないですか。
それでも言ってくれるんですよね。うん。 <giggles> はい。 難しいですよね。うーん。
うーん、うん、なんかもうね、それであのいたらねあのいい人がいないのいたらねって言って紹介しようかみたいなこと言われたら、もうドツボですし、いらないっつうのみたいな。<laughs>
はい。 <laughs> <laughs> うーん。
<laughs> あなたの紹介する人なんか信用これっぽっちもできませんとは言えないので。
<laughs> ですよね。これだけ価値観違う人の紹介ってわからないですよね、もう本当にね。お。
うーん。 そうですね、だから、あの、私がこう本当にどうしても知りたいのは、なんでそんなにこう無条件にこうね、あの誰かと結婚するして子供を産むことがいいことだって今の時代に思えるのかみたいなののが一つと、それからなんで親戚だだけだっていうだけで、私の人生に口出す権利があるみたいな感じになんのかなみたいな。
はい。 うーん、うん、<chuckles> はい。 うん。うん。 そうすね。もう結婚っても、<chuckles> めちゃくちゃ左右されますよね、人生をね。うん。うん。
ね、で、例えば、ま、私、ま、年齢差があるからあれですけども、成人してからも、あの、例えば定年退職して叔父に向かって、まだ働けんなら働けばとか言ったことなめ絶対ないですし。
はい。 うーん、あ、そういううん、そういうこと言っているようなもんですもんね、なんかね。
あの、そういうね、そうそうそう、あの、ね、あの年金もらってただ働きしてる、 もらって楽に暮らせると思うなよ、働けみたいなことも言ったことないし、あの本音では思っててもですね、あなたたちの年金と医療費のために私たちは現役世代は圧迫されてますみたいなことも言いたいく言いたくなることもあるんですけれども、そういうことも言わないし、こうそれは私は人は人は自分は自分って思ってれるからなので。
<laughs> うん。 うん、うん。 はい。で、こっちは押さえているのに、向こうはね、ズケズケ言ってくるうはちょっとね。やりきれないですよね。
うん。 そうそう。 だからききみ君たちの境界はどこにあるんだねっていうのを長年ずっと思ってて、もしかして境界ないんじゃねっていうのが私の観察結果なんですけど、そうは言ってもこっちもああのそういう風にね、あの言わ言われたら嫌なこと言われたら嫌なことを言い返して反応するっていう手も、なつきゃ使えなくはないですけど、ね、それやったら同じ土俵に落ちるってやつじゃないですか、こうね、別に、ね、私は
はい。 うん、はい。 <laughs> うーん。 うーん。 うん、それもありますしね。なんか向こうはね、全然悪い悪いこと言ってる自覚がないんですよ、こっちはちょっとそれ言ったらそれ言ったら悪いってのわかってるでちょっと押さえてるけど、向こうは悪いと思っていないで、もうどんどん言っちゃうっていうのはあるんですよね。うん。
そうそうそう、多分そうだと思います。うーん。 ね。そんなね、泥まみれしんぐしたいわけじゃないんで、<laughs> 帰るたびに。だからできればこう帰るんだったら気持ちよく帰りたいなと思うんですけど、多分それができないので、こう毎年は、あの、正月になると旅行を無理やり入れてるんですけど。<laughs> そうそうそう。もう、あの、いいく行かないから、海外行ってて、あの、電話通じないからごめんね、みたいな。<laughs>
うーん。 はい。 はい、はい。 あ、もう最近はもう、<laughs> はい。 はい。 うん、え、もうそれ、えん、だこ前回帰れたのは何年前くらいなんすか？
あ、なので、今年、あの、は、あの12月と1月、今年ですね、は、あのドバイに行っちゃってて、あの電話が通じないことにしたんですけれども、ま、それ以外も仕事でとかそんな感じでかなり、あの、帰るのを躊躇してるので。
はい。 はい。 はい。 ああ、あ、ま、ちょ あ、年末年始以外でも誘われるんですか、そういう親戚に？あ、結構ち
そうですね、まお盆が多いですけれども、その他もいろんな親戚の行事とか、うん、もうなんか申し訳ないけど、何回忌とか行く気になんねえみたいな感じですね。
ああ、なるほどなるほど。 あ、なるほど。うん。 うん。結構近いんですか？そのご実家。
いや、そうでもないんですよ、割と新幹線でかかるので、それもあって、ね、なんで帰って嫌な思いするためだけに帰んなきゃなんないのかっていうのもあるので。
わあ。<laughs> いやあ、はい、はい。 いやあもうね、む明らかにもう絶対言われるだろう。毎回毎回言ってこられると、ほんとですね。いくい1、2回言って、ちょっと察して欲しいというのはありますよね。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
はい。 うーん。<chuckles> <laughs> うんうんうんうんうん。いや、ほんとにね。<clears throat> でも、ん、ま、そういうふうにま、言われ続けて、でも、うどうもう結構自分なりの対処法は、もうそういう旅行に行くということで、もう見つけて、その距離感はもうもうだいぶそれは安定されたってことなんですかね？
そうですね。ただ私が旅行に行ってる理由を、さっぱりわかってないので、向こうは。あれ、今年も帰ってこないの、あら今年も会えないの、みたいなことは、やっぱり言われちゃうので。
うん。 ああ、なるほど。 ああ <chuckles> なるほど。ずっと、も、毎回これを続けていくわけにはいかないな、ということなんですね。
うーん。 そうですね。か向こうがくたばるまでみたいな感じかな。<laughs> 言い方は悪いですけども。もうどんどん口が悪くなる、申し訳ないですが。
<laughs> もう悪く言っちゃうとね、うーん、はい。 うーん、いやいやいや、うん。あ、そうですね。で、だなのでその数年にま、1回どうしても会わなくちゃいけなくなった時に、ま、どうして自分を守ったらいいかということですかね。うーん。
そうですね。 そうそう。なんかもう、ね、なんで私が言い訳考えなきゃなんないんだって。ちゃんと私はあの、自分の生活に割と満足してますね。もし満足してないんだったら、あの例えば叔父とか叔母とかに、あの結婚したくなったのでいい人探してっていうことを、自分で多分言うと思うんですよ。
うんうん。はい。 はい。 うーん、そうですよね。うん。こっちから言って来てもないのに、<laughs> わざわざ言ってこられると迷惑ですもんね。うーん。
うーん。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
はい。 はい、そうなんすね。ふ-ん。 はい。 はい。 はい。 <laughs> うんうんうんうん、そうですね。
で、ね、そこであの、ああ、私たちが決めるから別にあなたのあなたのアドバイスも必要ないしみたいなこと言ったら、ね、あのお互いね、かなり角が立ちますよね。
<laughs> 同じくらいにね、はい。 ますよね。うーん。
なので、ちょっとこう境界線がこうなんですかね、あのここからポールありますとか、ここからあの一時停止してくださいとかですね、そういうサインが見えるようになるるなればいいんですけれども。うん。
はい、うん。 うん。はい。 うん。 まあね、田舎だとね、なんか小さいコミュニティだと結構そのプライベートスペースに心理的なプライベートスペースがすごい狭いですからね、なんかね、うん。
そうなんですよね。またもうあの近所はもうあの古くから団地なんですけども、隣に近所の人がいつ離婚したかも知ってるみたいなね、そういう狭いコミュニティなのでそうそう、なんかもう、もうだからね、私みたいにこう隣の人の顔さえわかりませんみたいなところで暮らしてるっていうのは多分理解できないんだと思うんですけど。
はい。 ああ、そうなんです。そう、すごい密なネットワークなんですね。うーん。 うんうん。 うんうんうんうんうん。ああ。
どうやって線引いたらいいのかしらね、みたいな。
いやほんとそのギャップ悩みますよね。
ね。なんかこう教育番組とか見せたいぐらいなんですけど、やってくんないかな NHK とか。<laughs>
<laughs> もうもう現代の世代の、もうプライベートスペースはこういう感じですうーん。うん。ね。うん。うんうん。
そうそうそう。で 過ごし方みたいな、親戚編みたいな。<laughs> 私が見るんじゃなくて、こう、迎える側が見る側ですね見るやつですね。<laughs>
うーん。もうね、もうテレビ自体がもう、そういう世代メインのば媒体なんで、うんああ。<chuckles> それなんか反感買うんではなかなか出来ないんですよね、なかなかね。
あ、そうですね。やんないね、絶対。 そうですよね。
いや、ほんと。でもそそれだったらそれそれでやってくれればそういうね、世代に届くんでやって欲しいですよね。うんうん。
そうですよね。だからもうなんかもう、このままこう、消極的にあんまり変わりません作戦を続けて、こう私たちのいとこの世代になるのを待つみたいな感じですかね、もう。
はい。 極力その方向でやってって、ま、どうしても帰らなくちゃいけなくなった時は、もうね、もう、ま、でも3年とか2、3年にいっぺんになったんだろう、その時だけなんとか、殻殻をうまく使って、ね。うん。多いですね。まあダメージは受け入れますけど、うん、ま、時が癒してくれるはい。
そうですね。いやでもほんとに そうダメージがあれなんですよ、こう熱が出たり蕁麻疹が出たりするので、ほんとにあるんだろうなと思って。
ああ。あ、そこまでで心理的ストレスかかっちゃうんですね。ああ。うーん。
うん、うーん。 なので、もう、もうなんか、その その話したらブーみたいな感じのブザー鳴らすみたいな感じで分からせるのがいいですかね。ちょっと、あのクイズっぽくして。<laughs>
はい。 うん。 ああ、もうなんかもうその時だったらほんとに、半分気分悪くなって、あ、ちょっと、あ、ちょっと気分悪くなったんでちょっと横になってみたいな感じで逃げるのはいかがですかね。<chuckles> うん。
ああ、こう、ぶ薄幸の美少女じゃないけども、そういうふりをして。<laughs>
うん。うん。どうですかね。うーん。ま、ちょっとそれをそれをそのまま通じてたわけじゃないですけど、ま、なんかそういうね、いか言い訳みたいなのを利用して、ちょっとでも接触時間を減らすみたいな感じで。うんうんうん。
そうですね。まあそうやって減らしてくしかないですね。
うーん。
いやでもちょっと聞いていただいただけでありがたくあありがたいです。あのちょっと気が楽になりましたので。はい。
ああ、<chuckles> すか、どうも。ちょっとでも助けになれたんで良かったです。はい。
はい、ありがとうございました。失礼いたします。